ああ、すごい本格的ですね。
<giggles> なんか、まあ、ですかね。
ね、伝統的な、かもん家紋が入ったお皿なんてすごいですね。
うんうん。ま、もう、あ、ほんとにその時ぐらいしか使わないんですけど。
うーん。 ええ。
で、もう普通に。 うんうん。
じゃあ、ま毎年毎年、あの、その家紋が入ったお皿は、お正月に日の目を見るっていうことですね。
そうですね、基本的にお正月しか使わないような気がしますね。
うーん。 へえ。そして。
で、うんうん。で、あとは伊達巻とかなんかこう、金柑とか、ま、もう普通のおせちの中身ですよね
はい。
を頂いて、で、あの、私、九州の方なんですけど
はい。
九州の方で、あの、蒸し雑煮っていうお料理があるんですよ。
ええ、面白そうですね。<laughs> 蒸しちゃうんですか？お餅を。
<laughs> えっとですね、お雑煮をお正月に食べるっていうのは、普通だと思うんですけど。
はい。
あの、蒸し雑煮は、えっと、お雑煮と、あの、茶碗蒸しを混ぜたような料理で。
ええ、面白いですね。じゃ、た卵が入ってるんですね。
そうですね。なので、イメージうん。そうですそうです。イメージとしては、茶碗蒸しの中にお餅が入ってるみたいな。
うん。 ええええ。うーん。美味しそうですね。うん。
ていう蒸し雑煮っていうのが、そうですね、九州の一部でこう郷土料理であって。